Oye, con tanta variedad y tantas formas de escuchar música, ¿cómo descubres nueva música hoy en día?
Bueno, la verdad es que <chuckles> tal cual lo dices, con con la variedad y y las plataformas, incluso con las nuevas tecnologías, se ha vuelto, eh, pues, relativamente sencillo encontrar nueva música, mm, yo la la primera fuente que diría, que utilizo para encontrar nueva música es, em, la parte de la reproducción automática en YouTube. Usualmente busco, mm, alguna canción que me guste, la dejo reproduciéndose, activo la la reproducción automática y dejo que el el el algoritmo me vaya sugiriendo y sugiriendo, y así me me, oh, me voy encontrando nuevas canciones.
Ujú. Ah, okey. Ujú. Ah, okey. Pero, por ejemplo, en en YouTube lo que haces inicialmente, ¿es poner una canción y ya de ahí dejar que se vaya en automático?
Así es. Sí, porque, mm, así me recomienda más canciones, un poquito similares a la que estoy escuchando y ya ahí, este, como menos margen de error.
Ah, okey. Ujú. ¿Y cómo con cuál, cómo, cuál empiezas? ¿Con qué canción empezarías, digamos, ahorita si tuvieras que poner una canción en YouTube?
Bueno, pues depende mucho de lo que esté buscando, pero, mm, podría poner a lo mejor una canción de Nightwish que se llama Storytime, podría poner esa y ya de ahí que me recomiende más.
Ajá. Ah, okey. Y ya, suponiendo que estás escuchando y sale una canción que te llama la atención. ¿Qué es lo que usualmente te llega a llamar la atención de una canción, suficiente como para agregarla a tu playlist?
Lo primerito es la parte de <chuckles> del sonido; creo que eso siempre es lo que lo que marca la diferencia desde que inicia hasta hasta el coro. El coro también es es la segunda parte, creo yo, más importante porque es como que cuando la canción, eh, llega a su clímax, ¿no? Como que explota.
Ajá. Ah, okey. Ujú. Ah, muy bien, me gusta. Y luego, por ejemplo, ¿qué haces? Ya tienes esta canción y ves al artista y, ¿empiezas a buscar más música del artista o ya no haces eso?
Sí, sí, bueno, usualmente, ya ya que identifiqué canción y artista, el buscó el artista y comienzo a escuchar la música que tiene, usualmente las las primeras sugerencias que salen en en la página del artista, como que sus canciones más reproducidas, y ya voy viendo qué me gusta y qué no me gusta, y ya veo si si lo agrego o no lo agrego.
Ajá. Okey. ¿Has encontrado ya sea algún artista, alguna canción o algún género de música? Porque luego de repente los algoritmos te mandan algo completamente fuera de tu historial, ¿no? ¿Has encontrado algo que te haya sorprendido?
Sí, yo creo que, mm, alguna vez me encontré con la versión original de: "I Will Always Love You", que que usualmente es, eh, muy relacionada con Whitney Houston, pero me encontré con la versión original de de Dolly Parton y yo no sabía que la cantaba ella, entonces me me llamó mucho la atención.
Ajá. Claro. Ujú. Ah, la estrella del country, ¿cómo no sabías eso? <laughs>
<laughs>
Ah, muy bien. Y ya de ahí, ¿te gustó alguna otra música de ella específicamente, de Dolly Parton?
No, pues, eh, bueno, o sea, escuché esa canción y enseguida como me me pasé a otra, entonces ya no ya no escuché más música de ella. Creo que tiene otra canción que sí me gusta, pero ya no me acuerdo cómo se llama, pero, sí mu muy de los sesentas.
Ajá. Ay, hay muchas, muchas que se usaron en series así, este, setenteras, ochenteras, Nine to Five, mm, la hija del Coal Miner, tiene muchísimas. <laughs>
<laughs> Pues, ya seguramente voy a voy a buscar ahora más ahora que me dices, pero si no, en ese momento ya no ya no revisé más a profundidad.
Oye ¿alguna vez has usado así el Shazam? Digamos estás en algún lugar, algún barcillo, algún restaurancito, en casa de algún amigo y de repente sale una canción y le das el Shazam y te das cuenta: "Ah, me gusta", esas también te dan recomendaciones, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí, si, la verdad es que es una herram herramienta bastante útil. Em. Yo la utiluzo utilizo más en la parte de las películas. Por ejemplo, cuando pasa alguna canción que me gusta, digo: "Ah, necesito mi celular". Y ya, las shazameo y la encuentro.
Ujú. Ah, okey, sí. <chuckles> Ah, claro, okey. Muy bien ¿y qué género de música dirías ahorita que es lo que te ha gustado ahorita de la nueva música que has encontrado?
Pues, la la verdad es que en ese sentido casi siempre, este, como que los géneros ya los tengo definidos, es muy raro que que cambie de género, entonces lo que más escucho es rock y metal.
Ujú. Ah, okey.
Y Pues sí, casi siempre son como que canciones, eh, relevantes en esos en esos géneros, ahorita, por ejemplo, estaba escuchando últimamente mucho una banda que se llama Dogma. Esa esa banda me me llamó mucho la atención, pero, pues, recientemente se salieron 3 de los 5 miembros, ¿no? O sea, como a la semana de que empecé como que a interesarme más, se salieron 3 de los 5 miembros y fue como de, ah, guau.
Ujú. Okey. Okey. Oye ¿y cómo vives ya esta nueva música que vas escuchando? ¿O y y vas a conciertos, buscas discos, eh, mm, haces algo nuevo con esa?
Pues, usualmente, eh, la parte de de reproducir sus canciones, el tratar de de descubrir un poquito más de la banda, como que quiénes son los miembros, a lo mejor su su historia, buscarla en en internet y, pues, ya en la parte, por ejemplo, de de ir a conciertos, em, yo me me espero mucho. La verdad es que creo que para para ir a ver a una banda en vivo sí me cuesta un poquito, porque prefiero que sean bandas así que realmente me gustan muchas que me gusten muchas canciones, porque, eh, algunas veces he visto algunas bandas en vivo y solo me gustan, no sé, este, 5 canciones, pero la banda toca 1 hora y media, 2 horas, y ya las demás es como de, ah
Ujú. Ujú. Sí. Que sí, que chihuahuas voy a escuchar. <chuckles> Sí.
<laughs> Sí.
Mm, ya, muy bien, muy bien. ¿Y qué tal las redes sociales? ¿Eso te ha ayudado también a esc a escuchar nueva música?
Sí, bueno, más la parte de de estos nuevos videos cortos, ¿no? En formato vertical, creo que, por ejemplo, en TikTok ha ayudado mucho a a viralizar muchas canciones, ¿no? Este, porque todos la la de repente una canción se hace medio popular y de ahí todos la empiezan a utilizar y boom explota la canción y dices: "Ay, qué padre la canción que está de fondo", ¿no? Y todos en los comentarios, ¿cómo se llama la canción? Y ya ahí ponen el nombre y dices: "Ah, pues la agrego", ¿no? Y así con con varias canciones, igual en en en Instagram, en YouTube, que alguna vez, eh, se pueda poner una canción en una historia, y des y ahí mismo aparece el nombre. Entonces, ya, en ese sentido, sí. La verdad, las redes sociales facilitan mucho encontrar nueva música, o igual y no tan nueva, pero que no conocía.
Ujú. <chuckles> Claro. Ah, muy bien. Exacto, pues e e eso es, ¿no? Nueva música es algo para que uno no conoce y es nuevo para uno. <chuckles> Oye, y luego estaba te estaba preguntando sobre lo del Shazam y me comentaste que de repente, pues, estás viendo alguna serie o alguna película y sale una buena canción. ¿Ha habido alguna serie o alguna película que recientemente que hayas visto? Aunque no sea nueva, ¿qué te haya gustado mucho la música y que haya cambiado realmente esa parte de la experiencia de la película o la serie?
<chuckles> Así es. Uy, a ver, recientemente, mm creo que me pasó con una película de artes marciales mixtas, <chuckles> este, se llama Never Back Down. Este, mm, im tiene tiene una canción por ahí de de que me que me llamaba mucho la atención. Ya la había escuchado en distintos lugares, pero no sabía cómo se llamaba y y ya, pues, ah, usé Shazam y ya me dijo que era, este, Stronger de Kanye West y dije: "Ah, mira, qué interesante", y pues, de ahí la agregué, porque la verdad es que sí me gusta, yo no pensé que alguna canción de Kanye West me me fuese a gustar, pero sí, esa me gusta. <chuckles>
¡Ay! <chuckles> Ajá. Ujú. Okey. Ah, muy bien. Okey, e esa esa es media viejita, ¿no? La de Never Back Down, ay, es como una serie, ¿no?, de de películas.
Ah, sí, sí, exactamente, este, mm, la que vi fue la primera, pero, este, pues sí sí, recién la la vi y y me gustó me gustó bastante.
Ujú. Oye, ¿y cómo le haces para la parte de los algoritmos? De repente los algoritmos te muestra mucho de lo mismo, ¿qué haces tú como para que, no sé, distraerla tantito para que te muestre cosas nuevas de verdad?
Ah, pues, eh, sí, tal cual dices, este, muchas veces muestra mucho de lo mismo, y ya es a veces hasta las mismas canciones. Como que primero intentaba pasarme a otra playlist, como, no sé, a lo mejor de los ochentas a los noventas, pero, a veces me ponía las mismas canciones, y era como, ah, esto sí lo acabo de escuchar, ¿no? Y, <chuckles> mm, lo que hice fue buscar otros géneros, precisamente que que me gusten, por ejemplo, em, buscar a lo mejor Jesse y Joy, buscar algo de Shakira, algo de de Cristian Castro, de Luis Miguel, para que, pues, se vaya como que exactamente, sí, como me gusta esa música, pues, también.
Ujú. Ah, okey. Y ya dejarlo correr. Oh, mm, ya. Sí, claro. No sé, es para no caer, ¿no? Dentro de esa burbuja y estar estancados con el mismo tipo tipo de música, así que está bien, que busques así ese equilibrio y, pues, puedas escuchar cosas nuevas.
Sí, sí, la verdad es que también me agrada, este, recibir como que más sugerencias de de ese tip de esos ritmos. También digo, no no todo el tiempo escucho rock o metal, pero, este, hay momentos en los que digo: "Ay, no sé, hoy me siento con ganas de escuchar algo de pop", ¿no? Y y casi siempre también es la misma música, entonces, eh, yo digo: "No, necesito, este, o otras canciones, ¿no?". A lo mejor incluso canciones que que ya no he escuchado tanto, que ya no recuerdo, pero, que si vuelvo a escuchar, digo: "Ay, claro, ¿cómo se me pudo olvidar esta canción?".
Ujú. Ajá. <chuckles> ¿Y cómo dirías tú que es tu playlist ahorita? Hoy en día, ¿cómo cómo es?
Así. Pues, la verdad agrego todo a una playlist, yo digo que es como un revoltijo, ¿no? <chuckles> Como algo muy mutante, porque, em, no tengo como que playlist separadas para momentos, sino, que me dejo guiar por las playlist que aparecen, como que las genéricas que aparecen en el inicio de de cada aplicación. Entonces, esas son las que reviso, y yo en mi playlist siempre es una, y voy agregando ahí lo que lo que me va gustando, o de lo que me acuerdo, lo voy agregando y lo voy agregando. Y ya cuando tengo ganas de escuchar cierta cierta canción, o cierto artista, pues, ya sé, más o menos, en dónde está, pero, está todo revuelto. <chuckles>
Aja. Ujú. Ah, me gusta, qué bien, eso suena muy bien, la verdad. O sea, sí ha de ser muy variado. <chuckles>
Sí, mucho.
Oye, ¿y la radio es algo que sigues escuchando hoy, para que puedas conocer, ya sea nueva música, o sea, de verdad así reciente, o música nueva que tal vez, pues, no habías escuchado anteriormente?
Sí, a veces, a veces, la verdad es que sí la solía utilizar antes, era como que mi principal fuente, de hecho, para para escuchar música y yo amaba escuchar la radio, este, tengo muy buenos recuerdos, pero, eh, con el tiempo ya y con igual con el avance de de las plataformas y que si apareció Spotify y que si Deezer y muchísimas que ya hay, este, ya como que se se se facilita más el estar, este, buscando a lo mejor en Internet que el tener que conectar mis audífonos al celular para que funcionen con an como antena y que si no hay señal aquí, que muévalo allá. Entonces, em, sí es más complicado escuchar la radio hoy en día y por eso creo que la facilidad, la comodidad que dan las las nuevas plataformas, pues es lo que lo que ha hecho que yo particularmente ya no escuche tanto radio.
Ay, <chuckles> Aja Uju Claro. Ah, ya entiendo. Oye, ¿qué recomendarías? ¿Cuáles serían estos recursos prácticos para las personas que quieren empezar a explorar nueva música?
Uy, bueno, pues, la verdad es que el lo primero que recomendaría sería, eh, tal cual lo hago yo, como que, mm, poner el título de una canción, mm, de algo más o menos similar a lo que estén buscando, es decir, eh, no sé, se sienten tristes, pues pongan una canción que que consideren que está eh, triste y ya de ahí, que que dejen fluir el el algoritmo y que les vaya sugiriendo y sugiriendo y ya vean la la canción que que les guste. Otra opción, puede ser el entrar a a los más reproducidos de de YouTube, si es que les gusta más la la música actual. A mí no me gusta tanto y por eso no lo uso, pero, si hay alguien a quien sí le gusta, pues adelante, esa es otra buena forma de de encontrar nueva música. Y la otra forma es tratando de de buscar en en Spotify o en cualquier plataforma como que lo más nuevo o lo más reciente, así ponerlo literalmente en el en la parte de de buscar, y ahí va a salir, eh, probablemente una playlist y muchas recomendaciones de de canciones, y ya ahí igual pueden ir viendo más o menos qué qué les gusta. Pero, de nuevo es que, bueno, al menos lo que a mí me aparece es mucho más como, ¿cómo decirlo?, mucho reguetón, quizá un poquito de de banda, no tanto, este, canciones que sean de antes y que que no haya escuchado. Entonces, yo no soy tan fan de ese tipo de música, pero si alguien sí es fan, pues, eso siempre puede funcionar.
<chuckles> Ujú. Okey. <chuckles> Ujú. Okey. Ujú. Sí. Ujú. Claro, ah, muy bien. Y por último, ¿qué, eh, tienes algún, mm, algún ritual que hagas para conectar con música nueva? O sea, ah, ¿apartas cierto tiempo de tu día o de la semana para dedicarte a buscar música?
Sí, sí, la verdad es que en en las noches, usualmente, eh, dedico mi espacio para para encontrar música, más o menos media hora, y salgo a al patio de mi casa a disfrutar de del aire fresco en la noche, ver las estrellas, y pues, ya ahí dejo que que el algoritmo haga su magia.
Ujú. Ah. Ujú. Oye, esa es una muy buena forma de realmente, pues no, en serio, <chuckles> o sea, de d de sumergirte en esa parte de ponerle atención, ¿no? A la música, porque, luego de repente nada más está de fondo y no sabemos ni qué está pasando, pero, qué bueno que hagas eso. Muchas gracias, la verdad fue muy interesante la plática.
<chuckles> Sí. <chuckles> Muchas gracias por escuchar. Muy interesante definitivamente, hasta luego.